Iya, dan iya sih kayak kenangan itu yang membuat, heeh, yang membuat selalu tersenyum sih, yang kalo yang te kenangan tadi sih. Nah, eee kalo misalnya, Kakak sendiri ada gak kayak pengalaman yang selalu membuat tersenyum, apa yang tadi tuh? Itu membuat tersenyum apa malah jadi eee, keinget <chuckles> gimana tuh, Mas?
Ya, apalah, nda pesan apa gitu yang bisa kita kerjakan. Mhm. Taulah. <chuckles> Eee kalau, ya mungkin kalau pas kejadian agak takut gitu ya, tapi kalau udah diceritain, eee, apa di pas gedenya itu bisa jadi cerita lucu gitu. Cuman ka kalau yang kasusnya aku itu, <sucks teeth> eee, itu bener-bener cerita yang menyakitkan gitu ya. <chuckles> Eee, kalau eee, kalau yang, mmm, kalau aku yang lucu ada sih memang. Jadi, dulu ini kan aku hidup di kampung ya, hidup di kampung. Jadi waktu kecil itu i masih sama, masih SD tapi aku lupa umur berapa, tapi masih ingat tuh masih SD. Jadi kalau di kampung itu kayak ada ini Kak, <sniffs> jadi semacam temen-temen yang lain itu kayak ngadu gitu loh, ngadu apa, eee pokoknya ada s eee, satu anak dengan anak yang lain itu diadu biar berkelahi gitu, entah dibawa ke lapangan, mau di mana, gitu atau mau di mau di-bully atau diapa gitu ya, heeh, biar biar dia mau kelahi gitu. Nah waktu itu, eee, jadi aku sama e yang lainlah, sama tetangga juga, ya. Kalau biasanya kan begitu du sudah diadu gitu, itu berantem beneran, cuman di aku nggak jadi berantem, ah hah karena saking apa ya, <sniffs> eee.
Ha. Aduh iya ya, kerasa ya, heeh. Oh, apa tuh? Iya. Apa? Heeh. Oalah. <chuckles> Heeh heeh. Oh gitu. Mhm. Oh ya ampun. Kenapa? Kok?